À! Mình hiểu rồi. Cái này tự chuẩn bị đồ ăn tại nhà, kiểu như là, sẽ chuẩn bị được cái món mình thích luôn á, chứ lên công ty á là mình cứ <laughs> bạ đâu ăn đó thôi, có cái gì thì ăn hoặc là hông có cái món mình thích là mình sẽ bỏ luôn. <laughs> Đúng luôn.
Ờ, đấy, đúng rồi. <laughs> Ừm. Hông có nhiều sự lựa chọn. <laughs> Ừm, ngoài ra thì bạn nên giảm dần những cái đồ uống có chất kích thích, ví dụ là cà phê, trà, trà sữa cũng là một trong những cái chất kích thích nha, tại vì nó có trà mà. Đấy, thành ra là, ờ, cũng nên hạn chế thôi, tại vì những cái đồ này nó không nó đôi lúc uống 1, 2 ly để, ờ, gia tăng sự tỉnh táo cho công việc thì rất là tốt. Tuy nhiên để uống nhiều quá thì rất là dễ bị bệnh, ờ, bị đường ruột, bị thận nè, rồi dễ bị béo phì nữa tại vì nó có đường mà. Đấy, thành ra là cũng hạn chế, ờ, thì sẽ sẽ giúp cho kẹo cái tâm tâm trạng của bạn nó được ổn định hơn, tại vì mình biết là uống cà phê đen, nó rất là dễ bồn chồn, tim đập nhanh, tại vì nó có nhiều cà phê mà.
À! Vậy á hả? Đúng rồi đó. Trời ơi! Mình nghĩ là chắc là như bạn, à, gợi ý là chắc mình sẽ, kiểu, bớt dần á, thì dễ theo hơn chứ mà kêu mà mình bỏ ngay cà phê á là sẽ rất là khó với mình á.
<laughs> Đúng rồi, đấy. Bạn có thể là giảm giảm tải cái tần suất uống, một tuần bạn có thể uống tầm, ờ, 1-2 ly thôi, đấy, hoặc là nhiều hơn tí thì 2, 3 ly cũng được, nhưng mà giảm dần, giảm dần xuống cho đến khi mà, ừm, bạn không cần đến cà phê nữa, bạn vẫn tỉnh táo thì lúc đấy là bạn sức khỏe của bạn sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ờ, đấy, ngoài ra thì bạn có thể là, ừm, tạo cho bản thân tải những cái công cụ theo dõi cái chế độ ăn uống của bản thân về ấy, ờ, hiện nay có rất là nhiều cái app có thể là kiểm soát cái chế độ ăn uống. Hoặc là bạn có thể là lập một cái thời gian biểu, bạn mua một cái bảng trắng về, bạn chia nhỏ ra, ờ, bạn lập kế hoạch ăn uống cả tuần đi, ví dụ là bữa sáng ăn gì, bữa trưa ăn gì, bữa ăn gì, bạn ghi lên cái bảng đấy bạn treo ở trong phòng nhà của bạn. Thì đến lúc bạn nhìn thấy cái bảng đấy thì bạn cũng sẽ kiểm soát được cái chế độ ăn uống, bạn theo dõi được cái, à, ngày hôm nay tôi nạp những gì, tôi không nạp những gì. Đấy, nó rất nó cũng rất là tốt nha bạn nhá.
Đúng rồi.